Então, eu queria pedir sua opinião, ou conselhos, com um problema que eu tenho, que é a comida, eu diria, que, hã, eu não sei nem como explicar direito, porque é inconsistente. Quando eu estou muito estressada, ou com muita coisa na cabeça, eu acabo, assim, comendo várias vezes por dia, 4, 5 vezes por dia, sabe? Comidas, assim, nada a ver. Mas
Ah, eu entendo, isso é muito normal quando as pessoas estão ansiosas e acabam comendo as próprias emoções. Mas me fale, com qual frequência você, assim, come
Hum. Uhum. <chuckles>
exageda exa exageradamente? Em que situações isso acontece?
En <chuckles> Então Ah, é é complicado, porque eu tenho uma uma relação com a comida, assim, bem, eh, difícil de explicar. Eu Eu não se não sei nem como explicar isso, mas basicamente eu não como muito. Eu sou uma pessoa que come pouco eu sou, eh, eu posso normalmente eu posso comer, assim, 2 vezes por dia, 1 vez por dia, assim, um café da manhã e uma comida assim algo mais grande e pronto, assim n não vou sentir fome o resto do dia talvez o café, algo assim, sabe pequenininho, um suco, mas aí basta. Então eu acho que j isso já é um problema, porque eu não como o suficiente, mas quando tem estresse, quando a cabeça tá cheia, quando muita coisa tá acontecendo, eu como mais do que eu deveria comer.
Entendo, deixa eu entender um pouquinho melhor aqui, ó. Primeiro de tudo muitos especialistas dizem que o ideal seria comer somente quando realmente se tem fome. Então não existe nada de errado em você comer 1 ou 2 vezes no dia. O importante é que você se alimente quando o teu corpo pede, vamos partir dessa premissa. Segundo, eh, talvez, obviamente, quando você está repleta de sentimentos e você quer internar, você vem a comer um pouco mais do que você está acostumada, mas me conta, você se sente mal quando você come um pouquinho mais? Eh, você tem outros sintomas quando come muito? Você agora tá com problemas, eh, de peso? Me conta um pouquinho mais para mim entender sua situação.
Uhum. Uhum. Hum. Uhum. Sim. Hum. Então eu eu não tenho problema de peso, na verdade, eu acho que pra pra minha altura, eu tenho o peso ideal, assim, pra eu não sou muito magra, mas eu também não sou muito gorda, eu tô no ideal, mas eu acho que eu tenho eu eu não como bem, tá entendendo? Eh, e quando eu como muito, eu como também não como bem. <giggles> E às vezes, eh, por exemplo
Hum. O que que você costuma comer, assim, quando você diz que come bem, o que que você costuma comer no seu dia a dia?
Ok, por exemplo, durante a semana, assim, pra almoço, eu como uma comida normal café da manhã, normalmente só café e o resto do dia muitas vezes eu é um snack, sabe, um um café com não sei, alguma bolachinha, algo assim. Mas quando digo que eu não como bem, é que por exemplo, eu não como na minha cabeça eu não tô comendo o suficiente, que é o que eu deveria comer pra pra s tá saudável, sabe. E quando eu como muito, tem muitas dessas vezes é besteira, tipo, eu como um almoço, mas aí eu como, tipo, bolo e depois eu como sorvete, depois eu como aquilo e depois é aquilo e e não são coisas boas para mim, e eu acabo me sentindo eu não me sinto exatamente, assim, mal assim, mas eu me sinto que que eu que eu tô comendo errado, sabe que minha saúde não não está boa.
Entendi. Então, você tem esse sentimento que você poderia estar comendo melhor, fazendo melhores escolhas, certo?
É. Exatamente. Sim.
Mas me conta, você consegue comer, assim, eh, carboidratos, proteínas, comer uma fruta por dia? Você consegue fazer esse mix?
De vez em quando. Porque, assim, na minha família, eh, minha mãe, meu minha mãe e meu padrasto, eles são eles gostam muito de doce, sabe? E muitas vezes eles compram muitos doces, muitas muita besteira aqui para casa, que acaba até acabando rápido, sabe, e eu acho que eu também sou influenciada por isso e, quando se trata de comida, assim, carboidrato etc, eu acho que É um é uma dieta que não está balanceada, tá assim, meio que Às vezes sim, às vezes não, tá entendendo?
Entendo sim, entendi, mas deixa eu te perguntar. Quem que é re responsável hoje por preparar os alimentos é a sua mãe ou você mora sozinha? Quem que é responsável por preparar esses alimentos?
Na minha casa, meio que hum o hum é eu minha mãe e meu padrasto, que somos os adultos, né, de maiores. E meio que varia, às vezes ela, muitas vezes ele, que ele cozinha mais e às vezes eu. Então, quando ele cozinha, eu acho que que é quando eu como melhor, porque ele é o ele cozinha bastante coisas boas e saudáveis, sabe que que é bom para a saúde. Minha mãe já ela ela gosta de uma uma besteirinha aqui e ali, então ela já vai pra outro rumo e eu.
Uhum. Sim. Mas digamos o que que a sua mãe gosta de cozinhar, assim, na hora do almoço? Que você disse que é besteirinha? Só para mim entender.
Ah, não. Às vezes ela cozinha assim comida normal, mas, eh eh-eh, ela não cozinha tanto, então ela prefere, por exemplo, fazer bolo. Ela prefere f f eh, fazer coisas doces, sabe. Ela lida mais pra esse lado, brigadeiro, esse tipo de coisa.
Entendo. Uhum, ela é mais do do doce. <laughs>
<laughs> Sim. Ela tem, assim, aquela língua bem doce, que ela que que às vezes ela, sim <giggles> sim, ela ama.
É o paladar infantil que a gente fala, o paladar infantil, ela prefere o doce ao saga ao salgado, né?
Sim, é o doce é sagrado para ela, então ela ela sempre faz isso e, eh eu eu às vezes eu sou a influenciada, né, que é minha mãe que fez, assim, tá ali, todo mundo pode pegar. <giggles> Já.
É, não tem nada de errado em você comer um doce. O importante é que você tenha depois as outras refeições que não devem ser substituídas por um doce, né. Por exemplo, de manhã, você pode até comer uma fatia de bolo, tomar seu cafezinho, tomar seu café com leite ou comer um pãozinho com ovo. Só que aí, na hora do almoço, você precisa tentar comer o máximo possível de proteínas, né. Verduras, comer ali os grãos, né. Eu acho que comer o arroz, feijão ali brasileiro, que todo mundo gosta, e uma bisteca ou uma carne branca. Importante é você tentar comer um pouquinho de tudo e não substituir essa refeição que deveria ter proteína, carboidrato pelo doce, né. Porque aí o doce não é uma refeição, o doce, você pode comer ou no café da manhã, ou no chazinho da tarde, como um lanchinho, mas não como refeição principal, que seria o almoço e a janta, entende?
Sim. Sim. <laughs> Pois é. Sim, mas Sim. Sim. Só que uma coisa que me incomoda muito é que, por exemplo, como eu mencionei, quando eu tenho muitas emoções, eu como assim de forma má, mas al uma coisa que me incomoda muito é que, por exemplo, eu não moro no Brasil, eh, eu moro nos Estados Unidos e a comida aqui não é a mesma que do Brasil e muita comida aqui é enlatada, por exemplo, o feijão é enlatado, é é de fábricas industrializada exatamente. E aí eu penso: "Nossa, eu posso estar até comendo esse feijão ou esse arroz, mas mo"
Hum. Muito industrializado, né?
as frutas aqui, por exemplo, a a banana, assim, ela é perfeitamente perfeita, só que não tem sabor. Então eu sei que essa banana, assim, não é uma banana natural, é uma algo industrializada. <laughs> Então eu penso: "Será que eu tô comendo saudável mesmo?" Porque assim, eu estou até tento, às vezes sabe como uma fruta ou Algo mais legal?
Entendo, eu acho que você poderia fazer escolhas mais inteligentes. Por exemplo, ver quais são os supermercados que vendem produtos frescos, né, aonde você poderia comprar, por exemplo, feijão para você mesma cozinhar, né? Acredito que pela proximidade com o México, você encontre feijão, né, pra em grão pra você comprar, o milho. Eu acho que é uma questão, mesmo, assim, de você conversar com a tua mãe.
Uhum. Hum, é. Hum. Hum, sim.
Ou até com o teu padrasto, que você diz que cozinha melhor e tentar ver com ele se vocês conseguem encontrar um equilíbrio de tentar comer o mais saudável possível durante a semana e nos momentos que você tá triste, que você quer comer um docinho, você se dá um limite de não ultrapassar tipo: "Ok, eu tô triste, quero comer um sorvete". Eu vou pegar só dó duas bolinhas de sorvete. Eu não vou comer todo pote de meio litro de sorvete, porque é justo que você se acolha, mas também não é justo que você coma um pacote gigante de batatinha, ou de outras besteiras que você sabe que não vai fazer bem para a tua so saúde ao longo andar.
Sim. Uhum. <sneezes> .Sim. Hum.
E que também que depois vai te deixar triste que você vai ter esse sentimento, né, de não ter controlado e e talvez ainda ficar mais triste ainda.
Sim. Sim, e é isso mesmo que eu penso também, porque tá, hum, normalmente, quem escolhe os lugares de compra a gente tem os lugares específicos que a gente vai. Então tem essa rotina rotina, né. Que, quando a gente vai fazer compra, são nesses lugares, mas, eh, eu vou manter a eu vou, eh, dar essa ideia para eles também. Esse conselho que você me deu de encontrar outros lugares pra encontrar produtos, né. Porque realmente, eh, eu acho que não é saudável. A aqui <exhales> é muito difícil se manter saudável quando se trata de comida. Então.
É, mas é ter um pouquinho de controle emocional e fazer boas escolhas. Depois que vira a rotina, eu acredito que fica um pouco mais fácil.
Uhum. Sim. Eu acho que eu também estava abalada por conta do que meu mimo meu sistema imuno é um pouco fraco e eu penso que, às vezes, é por causa da minha dieta, mas, eh, eu entendo que agora eu entendi, né, graças a você, que eu tenho que fazer escolhas melhores e encontrar lugares melhores pra pra encontrar esses produtos pra mim, realmente.
Ah, fico feliz que você tenha entendido isso e espero que você coloque em prática e possa ter uma saúde ainda melhor do que você já tem.
Sim, obrigada, obrigada. Eu, eh, agradeço muito porque você, e e me escutou e me deu esses conselhos. Eu num tinha pensado nisso, realm é a primeira vez que eu que eu escuto sobre isso. Então, realmente muito obrigada.
Imagina, disponha, precisando, fica aqui à sua disposição. Até mais.
Até mais, foi um prazer!